तो मैं आपको बताऊँ, तो कहीं न कहीं मेरे को ना बहुत एक चिंता है। कि ना, मेरे से अपनी भावनाओं पे कहीं न कहीं एक तरह से नियंत्रण नहीं है आजकल और मैं आपको बताऊँ, तो भावनाएँ किस से रिलेटेड हैं, मैं अगर मैं अपने काम से मेरे जुड़ी हुई हैं वो भावनाएँ, कहीं न कहीं। देखिए, मैं जिस काम में अभी हूँ, मेरे को 2 साल हो गए वहाँ काम करते हुए और मैं कहीं न कहीं देखिए 2 साल ही हुए हैं, अभी मैं एक फ़्रेशर के जस्ट आगे वहाँ बढ़ा हूँ और मुझे कहीं न कहीं न, अभी आती नहीं है, मतलब मैं काम सीख ही रहा हूँ कि काम देखिए, काम मुझे आता है। एक तरह से मैं अभी क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो उसको ना तुम्हें, उसको समझना होता है, उस ज़िंदगी को कि वहाँ पर कैसे तुम्हें अ, बैठना है लोगों के साथ, तुम्हें कैसे लोगों से बातें करनी है, कैसे तुम्हें काम करना है। तो ना आप एक बात समझिए कि जैसे आप जिस कंपनी में काम करते हो देखिए, बिकॉज़ वो आपको जो एक बात बताए, एक एमएनसी है। तो वहाँ पर ना, देखिए, हमारे ऊपर बॉस होते हैं, जो हमारी कहीं न कहीं हमारे काम को लेके ना, बहुत ज़्यादा हमारे को हमारे के ऊपर नगरा निगरानी रखते हैं कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि ना, मेरे को बहुत आलोचना कभी-कभार मिलती है। देखिए, बिकॉज़, आप एक समझिए कि मेरे को अभी 2 साल ही हुए हैं, तो कहीं न कहीं देखिए, जब आप काम करते हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ गलती तो होती ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बिल्कुल एक ही बार में आप बिल्कुल ना, ऐसा काम कर दें कि जिसमें कुछ भी गलती ना हो। कुछ न कुछ गलती तो हो ही जाती है, इंसान से गलती होती ही है। तो मैंने यही देखा है कि कहीं न कहीं अ, मेरे को ना आलोचना जब होती है, तो मुझे समझ नहीं आता है, मैं क्या करूँ? और मेरे को ना बड़ा अज़ीब-सा एक ग कभी ना, गुस्सा भी आता है, अपने ज जैसे अगर मैं बात करूँ अपने बॉस पे, कि, "वो मुझे इतना आलोचना क्यों दे रहा है?" देखिए, गलती है, <smacks lips> पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैसे उसको वो करूँ कि मैं कैसे उसको उल्टा जवाब दूँ कि, नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, तो ग गलती तो होगी। बिकॉज़ देखिए, कहीं न कहीं मुझसे बड़े भी हैं उम्र में और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो मुझे वही समझ नहीं आता, मैं कैसे अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखूँ और अपना कैसे मैं ना एक एक एक सही तरीक़े से उनको जवाब दूँ? या मैं कैसे लाइक मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? और मैं कैसे कब ल मतलब एक बार लड़ाई भी हो चुकी है मेरी अपने बॉस के साथ, इसी को बात को लेकर कि और वही था कि मुझसे उन्होंने आलोचना करी और मेरे से हो ही नहीं पाया कंट्रोल एक तरह से, तो मेरे को वही समझ नहीं आता है, मैं कैसे नियंत्रण करूँ अपनी भावनाओं पे? जी।
जी। जी। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या क्योंकि जब भी कोई हमारी आलोचना करता हैं तो जो हमारा मस्तिष्क हैं वो कहीं न कहीं ग़ुस्सा ज़्यादा करने लग जाता है। तो मैं आपसे अ, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि, जब आपकी कोई आलोचना करता है, अगर बाहर वाला कोई हैं जैसे आपने बताया जो आपके मालिक हैं। तो जब वो आपकी आलोचना करते हैं या आपके जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे और कोई जो सदस्य होता है अगर किसी चीज़ को लेके अ, चाहे वो आपके मैनेज़र हों या एचआर हों जब वो आपकी आलोचना करते हैं तो आपको उस समय कैसा महसूस होता हैं? तुरंत दिमाग में क्या आता हैं? जी।
जी, बिल्कुल। देखिए अ, जैसे जब वो आलोचना करते हैं देखिए पहले तो मैं काम करता हूँ। तो उस काम में कुछ न कुछ गलती निकलती है तो उसी पे आलोचना मिलती है। ठीक है। तो कहीं न कहीं जैसे जब वो आलोचना करते हैं तो मुझे पहले तो बहुत बुरा लगता है। अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता हैं। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैंने भौ गलती कर दी यार, ये तो गलत किया मैंने। <clicks tongue> फिर मुझे कहीं न कहीं देखिए जैसे वो आलोचना करते हैं वो कहीं न कहीं उनकी क्य अगर मैं बात करूँ तो टोन वो काफ़ी ज़्यादा ही तेज और काफ़ी ज़्यादा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो मेरे को इज्ज़त नहीं दे रहे हैं और मुझे न काफ़ी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा लगता है मुझे। तो मुझे जब मैं ऐसे देखते हैं, पता है मुझे गुस पहले मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि ऐसा मेरे को बोला गया है, आलोचना करी जा रही हैं। फिर मैं थोड़ा समझता हूँ कि हाँ, चलो गलती तो मैंने करी है। पर जैसे वो मुझसे बात करते हैं, जिस टोन में, उससे मुझे ग़ुस्सा आता है। कि देखिए आप आलोचना करिए, बहुत अच्छी बात है आप आलोचना करिए। मैं सीखूँगा ही उस चीज़ को सुन के, मैं ज़रूर सीखूँगा, अपने काम को आगे अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा इसके आगे। पर जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस टोन में वो बोलते हैं, उससे फिर मुझे ग़ुस्सा चढ़ता है। और मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ आती है कि यार अगर इतनी ही आलोचना मिलनी थी, इतना गंदा मुझे सुनना था तो मैं काम नहीं करता या अगली बार मैं काम करूँगा ही नहीं तो मुझे आलोचना मिलेगी ही नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे ग़ुस्सा चढ़ता है। जैसे मैंने आपको बताया जिसके कारण एक बार पहले भी, कुछ समय पहले भी मेरी एक लड़ाई भी हो रखी हैं इसी बात पे कि आप इत ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे या फिर आपने ऐसे-कैसे बोल दिया मुझे? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है लड़ाई करना भी कहीं न कहीं गलत हैं। तो मुझे वही समझना है नियंत्रण कैसे करूँ अपनी भावनाओं पे? जी।
जी। जी। जी, बिल्कुल कहीं न कहीं अ, जब हमारे ख़िलाफ़ कोई अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करता चाहे वो कोई भी हो, हमसे बड़ा हो या हमारा मालिक हो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब आपने किसी कार्य में ग़लती की है तो आप अपनी ग़लती को मानते हैं? और अगर वही चीज़ वो अगर प्यार के भाषा में बोले तब भी आपको कहीं न कहीं अ, एक गुस्सा आता है? या सिर्फ़ क्या नाम है वो जो भाषा बहुत बुरी इस्तेमाल करते हैं तब आपको गुस्सा आता है? जी।
<clicks tongue> जी, बिल्कुल अगर देखिए गलती तो मेरी है, मैं गलती ज़रूर मानता हूँ कि हाँ, मेरी गलती है। तो मुझे गलती से कोई ऐसे कोई वो नहीं है कि मैं गलती करी है तो मैं उसको बोलूँगा नहीं-नहीं मैंने गलती नहीं करी लड़ाई करूँगा गलत चीज़ पे। मैं गलत चीज़ से लड़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा कि गलत चीज़ पे लड़ाई करूँ कि नहीं-नहीं मैंने तो ऐसा किया नहीं। देखिए, जो गलती है मैं बिल्कुल समझता हूँ, आलोचना को बिल्कुल मैं एक अगर आपको बात बताऊँ पॉज़िटिव वे में लेने की कोशिश करता हूँ। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भाषा का उपयोग होता है, वो कहीं न कहीं मेरे को बहुत ज़्यादा ही लगता है कि देखिए आप प्यार से बोलिए, थोड़ा आराम से बोलिए, समझाने के तौर पे बोलिए दिख ताने दीन ताने नहीं देने होते ना मेरे को लगता है कहीं न कहीं। ताने ना दीजिए कि तुमने ऐसे कर दिया, तुमने वैसे कर दिया। और कहीं न कहीं ये भी मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो जानबूझ के कभी-कभार छोटी-छोटी बातों को लेके आना जो बातें जो दूसरे लोग कर रहे थे तब नहीं बोलेंगे बट मुझे ही बोलेंगे। तो मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि जो आलोचना आप कर रहे हैं, चलिए ठीक है आलोचना बिल्कुल अच्छी बात है करिए और मेरे को सीखने का मौक़ा मिलेगा उस आलोचना से, मेरे को कोई ऐसे कोई बुरी बात नहीं लगती आलोचना करना। पर जिस भाषा में आप उसको करते हैं, आप जैसे अ, कहीं न कहीं क ज़्यादा कठोर शब्द तो कहीं आप अ, इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मुझे वही लगता है कि कठोर शब्दों का जो इस्तेमाल होता है ना वो अगर सो वो थोड़ा सोच के करें तो ना मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखिए मुझे गुस्सा से तभी आता है जब वो बहुत गंदे तरीक़े से बात करते हैं। जी, तो यही होता है फिर मैं फिर मैं नियंत्रण नहीं रख पाता अपने पे, मैं तब गुस्सा चढ़ता है बहुत ज़्यादा। जी।
जी। जी। जी, कहीं न कहीं मैं समझ सकता हूँ जैसी भाषा वो इस्तेमाल करते हैं आप उसको लेके काफ़ी गुस्सा रहते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, उ आपने कभी अपने मालिक को या आपके कार्यक्षेत्र में जो और लोग हैं उनको समझाने की कोशिश नहीं कि, कि मैं भी आप ही की तरह यहाँ काम करता हूँ और आप मेरे साथ ऐसी अ, भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर आप एक प्यार की भाषा मेरे साथ इस्तेमाल करेंगे तो मैं कहीं न कहीं काम को और अच्छे से सीखने की कोशिश करूँगा और भी मेहनत करूँगा। जी।
जी, बिल्कुल मैंने उनसे ज़रूर बात करी है इसके बारे में जैसे मैं बताऊँ तो मैंने कुछ हफ़्ते पहले ही जब मेरे को थोड़ा-सा आलोचना करी थी मेरी काम की तो मैं उनको अलग ले जाके मैं मैनेजर को य उसको मैंने बोला था कि देखिए आप जो जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल बात समझता हूँ कहीं न कहीं कि हाँ, मैंने ग़लती करी है और मैं उसको बिल्कुल ये नहीं करूँगा कि नहीं मैंने नहीं करी ग़लती, मैंने करी है ग़लती, मैं बिल्कुल मानता हूँ उस बात को। पर मैंने उनको बात करने की कोशिश करी कि देखिए जैसे आप बोलते हैं, जो भाषा का आप उपयोग करते हैं, लोगों के सामने मुझे आप जैसे मेरी आलोचना करते हैं, उतना तेज़ चिल्ला के या फ़िर मुझे ग़लत बात बोल के वो ना करिए। मैं उनको बोला था ये बात और हमारी इस बारे में बात भी हुई। उनने मेरे को बोला भी कि, "नहीं उनने की नहीं अ, मेरी मेरी ग़लती है मैं मानता हूँ।" उनने ऐसे मेरे को बोला भी और मैं बैठ के बात भी करी उनने मैं को बोला कि, "हाँ ठीक है, अगली बार ऐसा नहीं होगा।" पर कहीं न कहीं जब अगली बार फ़िर से मुझे उनने आलोचना करी तो उनने फ़िर नियंत्रण खोड़ दिए खो दिया अपने ऊपर और फ़िर मुझे उसके उस दिन मुझे फ़िर गुस्सा चढ़ गया और फ़िर हमारी लड़ाई हो गई कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप थोड़ा अच्छे से बात करिए, अच्छे से व्यवहार करिए तो मैं बिल्कुल अपनी आलोचना लूँगा और जो ग़लती है उसको ज़रूर सीखूँगा। पर उनने फ़िर वही किया तो फ़िर अब मैं वही देखता हूँ कि उनको मैंने बात तो करने की कोशिश करी पर उनने समझा ही नहीं तो अब मैं बात करने के उसमें हूँ ही होता ही नहीं कि मैं उनसे बात को समझूँ या उनको समझाऊँ। जी।
जी। बिल्कुल। आपने यानी उन्हें समझाने की कोशिश की उसके बावजूद भी वो लोग नहीं समझ पा रहे है। बिल्कुल कहीं न कहीं अ, मैं समझ सकता हूँ ऐसे में तो गुस्सा और आना स्वाभाविक है। मैं आख़िरी चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छी सलाह दे सकूँ कि आपके बचपन का माहौल कैसा था? कहीं आपके यहाँ ज़्यादा अ, लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था? आप कैसे माहौल में बड़े हुए हैं, और आपका बचपन से स्वभाव कैसा था? आप ज़्यादा गुस्से वाले थे या एक शांत बच्चे थे? जी।
जी देखिए, मुझे वैसे तो गुस्सा अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मुझे गुस्सा ऐसे नहीं आता है और ना ही मेरा कोई ऐसा परिवार में बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा करता है। पर देखिए मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ हमेशा मानता आया हूँ और हमेशा मुझे सिखाया भी ये गया है कि ग़लत नहीं सहना चाहिए। जो ग़लत है उसको ग़लत बोलो और जो सही है उसको सही बोलो। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है देखिए, आलोचना गलत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलता आलोचना करना है मेरी गलत है या मेरे काम में कोई गलती नहीं हो सकती। वो बिल्कुल सही है। मेरे को कोई ऐसी अ, वो उसमें कोई ऐसा मुझे कोई बुरा नहीं लगता। पर मुझे ये लगता है कि जैसा आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, और मैं सुनता रहूँगा या आपकी ग़लत उसपे भी मैं बोलूँगा हाँ-हाँ नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। तो कहीं न कहीं, मैं ग़लत के ख़िलाफ़ जब होता है ना तो मेरे को फ़िर कहीं न कहीं गुस्सा चढ़ता है कि ग़लत तुम मत करो। जी।
जी, कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ, और क्यों आपको गुस्सा आ जाता है, और सामने वाले का जो व्यवहार है, आपके प्रति वो कैसा है? तो मैं आपको कुछ ऐसी सलाह देना चाहता हूँ, जो कहीं न कहीं आपकी समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करेगी। देखिए, जब कोई हमारी आलोचना करता है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? है कि तुरंत गुस्सा नहीं हो जाना है। ठीक है? देखिए बुरा लगना स्वाभाविक है। गुस्सा आना, दुःख होना या खुद पर शक होना, ये सब बहुत सामान्य चीज़ है, होता है ऐसा। लेकिन समस्या तब होती है जब हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें नियंत्रण करना सीखें। और सबसे पहला कदम आपको ये उठाना है। हुँ। आलोचना सुनते ही जवाब ना दें। एक गहरी साँस लें खुद से कहें अभी मुझे जवाब नहीं देना है, पहले समझना है और फिर कहीं न कहीं, रुकना है, वरना अगर आप गुस्से में कोई चीज़ बोलोगे, तो आपके कहीं न कहीं जवान से कुछ भी निकल सकता है। ऐसे में वो बात जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो कहीं न कहीं अच्छी भी नहीं होगी आपके लिए। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, कि आलोचना और अपमान में फ़र्क समझिए। पर आलोचना ग़लत नहीं होती है। कुछ आलोचना में हमें अ, बेहतर बनने में भी मदद मिलती है, आपको पता ही है कि अगर वो हमारे काम से अ, जुड़ी हुई है। अगर कोई आपकी कमी और की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है? तो शांत मन से पहले सोचिए कि, इसमें सच्चाई है? अगर हाँ, तो उसे सुधारने की कोशिश करिए और अगर सच्चाई नहीं है, तो उसे भी दिल पे ना लें। और तीसरी चा ज अ, चीज़ आप ये कर सकते हैं, कि उसको भावनाओं का नाम मत दें। अपने मन में पहचानिए कि आप क्या महसूस कर रहे हो, गुस्सा शर्म या दुःख? जब हम भावनाओं को पहचान लेते हैं। तो हम वह हम पर हावी नहीं होती कहीं न कहीं। अगर आप नहीं पहचानेंगे तो हम पे एक हावी हो जाएगी। ठीक है? मन में अ, ये कहना कि मुझे गुस्सा आ रहा है या कहीं न कहीं, "अब मैं संभाल नहीं पाऊँगा, मैं तो कुछ बोल दूँगा" ऐसी गलती ना करें, संभालें अपने आपको। और चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अ, व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर पर ना लें। कई बार सामने वाला अ, काफ़ी गुस्से में होता है, परेशानी में होता है, उसके ऊपर भी तनाव होता है। तो ऐसे में वो जो चीज़ें बोल देता है आपको, तो जानबूझ के ऐसा वो नहीं करना चाहते। ठीक है? तो अ, जबकि जो आपकी क़ीमत है, वो अपने क्या नाम है? आप उसको समझिए। दूसरा क्या कह रहा है, उससे आप डरिए मत, घबराइए मत। पर हमेशा याद रखिए कि शांत त्रप अ, प्रतिक्रिया देंगे अगर आप कोई कितना भी गुस्सा करे, आप जितना शांत रहेंगे। तो यही ना, आपकी ताक़त है। ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, शांत रहना ही ताक़त है। सही समय पे जवाब देना अच्छी चीज़ होती है। ठीक है? तो आलोचना अगर मिल रही है, तो अपने आपको सुधारिए। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जो आपने सुझाव दिए कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने कुछ सुझाव दिए। मैं ज़रूर उनका इस्तेमाल करूँगा। मुझसे बात करने करने के लिए करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
जी, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी सलाह पसंद आई।